بالضبط هو الصيام المتقطع بيبقى على حسب في ناس بتعمله 16 ساعة ناس بتعمله 18 ساعة على قد ما بيتعودوا، الصيام المتقطع لو أنتِ مثلًا هتبدئي إن أنتِ تبطلي أكل من الساعة 8:00 تاني يوم هتبدئي أكل الساعة 14:00 الضُهر، بتبدئي تاكلي أي حاجة عادي بس طبعًا بكميات معيّنة ما تاكليش حلويات كتير ما تاكليش سُكّر كتير، وفي نفْس الوقت خلاص أنتِ مش حارمة نفسِك وبتاكلي أكلِك العادي، وفي نفْس الوقت في الفترة اللي أنتِ صايمة فيها دي أنتِ جسمِك بيهضم بشكل أحسن، أنتِ مفعول آآ الج مفعول مثلًا الحاجات اللي أنتِ مثلًا بتعمليها والنظام بتاعِك بيبان أصلًا مفعوله بشكل أحسن وأحسن كمان.
إمم. إمم. إمم. إمم. حلو أوي بجد، لأ خلاص أنا هاعمل كده فعلًا بجد وهاجرّب، وبجد يعني مش عارفة أشكرِك إزاي أنتِ ادّيتيني نصايح كتير أوي، وهاجرّب برضه وأرجع أكلمِك تاني لو حصل أي حاجة، شكرًا جدًا جدًا ليكِ.
العفو، لا شكر على واجب.